Oke, <chuckles> selamat pagi dari sini Mbak. Oke. Waduh, sama ya kita berarti di sini harusnya semangat pagi dong ya, bukan semangat pagi. <chuckles> Oke oke. Nah, ini Mbaknya gimana nih kabarnya adi lagi pagi begini Mbak? Aman, baik, mhm.
<clears throat> Pagi juga Mbak, dari sini. Iya. Betul betul. <chuckles> Apa tuh Mbak? Oke. Aman, alhamdulillah baik sih, Mbaknya sendiri gimana di situ, aman?
Oke. Nah sama, aku alhamdulillah aman juga. Mungkin, masih vibes baru bangun tidur ya, jadi bawaannya tuh, <chuckles> pengen bersantai gitu, benar.
Iya. Betul betul. Masih fresh, iya, masih masih inilah semangat lah, mau ngapa-ngapain, gitu kan.
Iya, benar banget benar banget. Nah, eee, kalau Mbaknya gimana nih Mbak? Mumpung kan kita lagi sama-sama pagi, gitu ya, gimana kalau kita, eee, bahas sesuatu yang rada-rada dalem nih Mbak. <chuckles> Rada-rada deep, boleh ya? Oke.
Mhm. Apa tu Betul. Mhm. Oke, boleh boleh banget boleh banget. Apa tuh apa tuh? Aku aku tertarik banget nih, mau bahas bahas
Oke. Boleh. Nah, jadi tuh gini Mbak, jadi tuh aku tuh lagi, apa ya, tertarik sama suatu fenomena di dunia nyata kita, tentang kritik nih Mbak, Mbak tahu kan kritik? Iya kan ya? Heeh, nah kritik ini kan nampaknya apa ya, selalu muncul yah di, eee, se interaksi kita sebagai manusia, ya manusia itu kan makhluk sosial ya, Mbak, ya? Jadi eee
Oke. Mhm, menarik menarik. Mhm, gimana tuh, jadi gimana? Betul betul. Betul betul. Betul betul. Iya, aku setuju banget.